Eu nunca escutei isso, que legal! Porque eu eu eu faço isso, só que eu faço na na minha cabeça mesmo, eu falo: "Ah, essa música aqui, aconteceu isso mesmo", só que é de anotar anotar parece mais legal, porque você lembra da música mesmo e se vocês, né: "Ah, que música era aquela mesmo?". Você tem anotado, nossa, eh, e você falou de banda e e qual instrumentos mais que você toca, que você gosta de tocar também?
É muito diferente. É, legal. Sim, sim eu de de de pequeno, assim, como formação pessoal, eu sou guitarrista, é o instrumento onde eu mais me expresso melhor, né, eu toco guitarra desde os 10 anos de idade e eu me expresso através da guitarra melhor do que qualquer outro instrumento. Eu toco baixo, violão, bateria e mais alguns, mas eu me expresso mesmo, assim, onde eu gosto de fazer
Aham. Nossa! Incrível.
coisas é a guitarra mesmo, agora eu tô entrando no mundo da eletrônica, mas a guitarra é sempre o meu o meu primeiro amor é a guitarra.
<laughs> Ai, que leg aos 10 anos você aprendeu? Caramba! E vo
Aos 10 an Sim. É, foi foi uma influ foi uma influência direta não direta, mas o meu pai gostaria que eu t fazesse fizesse algum curso, alguma coisa assim
Aham.
e eu sempre sempre fui apaixonado por música, assim, sempre, existe todos os dias da minha vida, desde que eu me dei conta de que eu existo, tem uma música na minha cabeça, assim, tem algo rolando, tem tem uma trilha sonora na vida, assim, diária.
Hum. <giggles> Ah.
E aí, o meu pai falou: "Ah, eu acho que então, eu acho legal você entrar, aí, numa aula de uma aula de guitarra, se já que você gosta". Estava começando a descobrir a rebeldia da adolescência, né, então
Ah, perfeito. Uhum. Sim, sim. <giggles>
toda aquela história: cabelo grande, camiseta preta e etcétera. E eu falei: "Bom, uma guitarra vai ser o melhor acessório pra esse pra esse momento", sim.
Ah. Aham. <giggles> Aham. É, eu entendo, tenho um pai que foi assim também, cabelo grande, rock, ele gostava mais do do como é o nome da banda? Eh, Iron Maiden, ele gostava muito.
Ah, eu já fui em 6 shows do Iron Maiden já. <giggles> 6, eu sou bem fã mesmo, assim.
Nossa. <laughs>